ま、最近とかって、なんか、今、AI の発達もすごいですし、なんか、その、AI で、なんか、作られたま、だから AI ですま、CG で作られたインフルエンサーとかもね、でできてる感じはありますけど、どうですか、率直な感じ、どうゆう風に思われますか？そういう進歩に関して。
はい。 うーん。 うーん、なんか、うん、それ、結構、なんか、あの、面白い実際見てて面白いっていうものもあるんですけれども、なんか、あの、見てて、うーん、どうかなってのも結構あるんですよね、それは。
うーん。 あ、へえ、はそれはあれですかね、技術的な格差というか、質の問題でそういう、あ、違和感とか、あの、問題を感じる感じですかね？
ううーん、なんか、その、ん、何をしたいかとか、なんかそういう所がちょっと、あの、透けて見えると、あの、ちょっと、なんか、あの、その辺で判断しちゃうかなってのはありますね。
うーん、うーん。 へえ。 あ、へえ、じゃ、例えば、最近見たやつでいうと、がこの、あの、インフルエンサーは、あの、こういう意図が透けて見えるなっていうものの例とかね、あったらちょっと説明して頂きたいですけど、どうですかね、あります？
あ、そうですね。例えば、あの、AI とかで、あの、作った生成系のやつで、それで、なんか、まあ、あの、面白い、特に、なんか、あの、まあ、あの、ユーモアがあって
うーん。 はい。 うーん。
ま、尚且つそれで、そうですよね、なんか、ま、結局ユーモアなんですよね。そこが、うす
あ、なるほどなるほど。
はい、そこがちゃんと、しあの、しっかりしてるというか、あの、その実際そのネタを、例えば、あの、着ぐるみでやっても面白いかって所が、多分、あの、判断基準じゃないかなって思うんですよね。
はあ。 うーん。 はあはあはあはあはあ。結構でもそれはあれですよね。なんかユーモアなんかほんとになんか人間が、なんか笑ってしまうユーモアとかっていうと、割となんか、あ、人がなんかちゃんと作家としてついてないと難しい感じはありますけど、意外と AI 単体で行けたりするんですかね？わかんないすけど。
いや、そこは、あの、AI 単体で出してくるというか、あの、あ、あの、いや、だ単体で出してくるっていうのは、あの、なかなか、あの、アイデアのとこから AI に丸投げでっていうのは、あ、全然面白くないと思うんですよね。それは。はい。なので結構コンセプトがしっかりしてるかっていうとこで、それでなおそれでなおかつ、なんかその、うーん。いふ日常あることをちょっと、おその辺の面白い視点で切り取って、それを AI にし AI でなんか生成してみあの、出してるとかだったら、そこは面白いと思うんですよ。やっぱり。
うーん。 あ、もちろん、そうですよね。 ああ。 はあはあはあはあはあはあはあ。へえ。あ、だかちゃんとコンセプトをしっかり立てたものが、あの、じあの、でないとやっぱりなんかぶれてしまったりとか、ちっと内容として、なん、コンテンツとしてもなんかあのクオリティ低いものがし出てくるってことが多いなって感じはやっぱり実際ありますかね？見てて。
うんうん。ん。 あ。 う、うん。あの、ぶれるとかじゃなくて、セコいなんですよね。結局。
ああ。
はい。てのは、あの、例えばなんか、ん、最近ちょくちょっとよくなんかフィードに入ってきてるなっての思うのは、あの、YouTube とかでフィードに入ってきてるなって思うのは、あの、よくなんか昔、ああのアメリカとかで、ええ、何でしたっけ。あの、ええ、配達されてくるものによく何かとらえるからっていうので、そこであの、何か仕掛けして、仕返ししてやろうっていうのがあったんですけども。あの、それを、し実際にやった動画っていうのが一時期なんかちょっといっぱい出てきた。実際にした動画っていうのがあったんですけども、今それを AI でやったものがなんかどんどん出てくるなってので、それはセコいと思うんですよね。はっきり言って。
はい。 うん。 はあ。 へえ。 はあ。 <laughs> いや、まあ、楽してますよね、なんかね。自分の意見表明に関して別に面白いって感じでもないし、なんか。
そうなんすかね。 うん、そそう、またかよって感じなっちゃいますね。
<laughs>
うーん。 あと、そうですね、あの、ま、その、ちゃんとしてるん、まあ、あと、その、AI とかじゃなくて、例えば、あの、顔見せられないとかゆう関係で、例えば VTube VTuber とかそういうのは、あの、僕は別にあんまり否定派じゃないんですよね、特に。
うーん。 ああ、ま、だか、す結構あれすよね、でも、結構なん現代とかでゆうと、あ、顔出しでやるのが誠意だみたいなね、ことをゆう人とかもいらっしゃいますけど、割とあんまりそこら辺は重要視されない感じではありますかね。
うんうん、ん。 うん。 そうですね。あの、そそもそもゆっちゃえば、あの、ユーチャー YouTuber とかでも、なんか、あの、仮面つけてる YouTuber とかもいますし、そことどんそうなんすよ。そこと、あの、ラジラジオで、それだったら、あの、ラジオホストとどこどこが違うんだ？って話になってしがなってしまいます。
うーん。声だけでやってる人とかも、うん。 <laughs> 確かに、確かに。うん、あ、そっかそっか。ま、そういう意味とかだと、やっぱり、なんか、あの、見た目出さないっていうのは、だか、割と屁理屈寄りのね、あの、批判かもしんないすよね、正直。
うん。 そうですね、多分そっちのほうは、あの、コメントとか、そゆところで、なんか、も、あの、結構無茶苦茶なことゆうから、あの、うん、だから、あの、じ実名だ出そうよってゆう、はな話ではあるとおも思う。あの、VTuber さんとかで、あお実際はあんまり身バレしできできない人とかも実際、わけで、例えば、あの、日本で、あの、懲役太郎さんってゆう方がいるんですよども、VTuber。
うーん。 うーん。 うん。 うん。 うーん、うーん。
あ、わ、やっぱり、あの、今は完全に、あの、足洗ってらっしゃるんですけど、昔ヤクザっていう、そういうバックグラウンドの人で、でも、す結構いろんな社会問題に突っ込んでくるんですよね、やっぱり。
うーん。 うーん。 うーん。まあ、確かに確かに。身バレしないがゆえに、できるやつかもしんないですよね、それは確かに、逆に言うと。
そうです。そうですね。で、やっぱり、その、身バレしないからこそ、そういう社会問題にぶあの、突っ込んでこれるっていう、ん、面もやっぱりあるかなと思うんですよね、そこは。
うーん。 うーん。うーん、確かに確かに。はあはあはあはあ。あ、じゃあ、そういう意味とかだとやっぱり、あの、V チューバーっていう、ま、仮面っていうか、あの、身バレできないような仕組みとかっていうのも、やっぱり、なんか、社会的な意義があるって感じですかね。
そうですね、そういうところはあると思います。
うーん。 はあはあはあ。いや、でも、なんか、すごい、なんか、AI とか CG について扱ってる、まあ、インフルエンサーのね、なんか、投稿の内容の質についてね、お話いただけたらなのかなって思い思うんですけど、最近とかだと逆に、なんか、ほんとに、なんか、インフルエンサーの存在そのものを、なんか、AI で代替するっていうやつとかもあるじゃないですか。
はい。 うん。 ん、まあ、そうだね。それはちょっと、なんか、もう、ディストピア感満載だと思いますね。引くっていうか。
それに関してどう思いますか？<giggles> なんか、うーん、なんか、あの、モデルというか、なんか、服のモデルとかのインフルエンサーを、なんか、AI 生成した画像の女性に任せたりっていうのもね、なんか、どうやらどやかどっかのブランドでやってるなんて聞きますけどね。
うんうんうん。 はい。いや、でも、そこだとあまりにも、なんか、あの、なんだろう、現実世界との、あ、え、うーん、接点がないみたいな感じなってくると、じ実際そこで、なんなんだろう、なんか、共感できるものがあるのかなって言われたら、ちょっと疑問ですよね、そこは。
うん。 うーん。 ああ。 あ、じゃ、やっぱりあれですかね、インフルエンサーにおいて重要なのは、なんか、共感できたり、なんか、その、なんか、あの、画面の先に、なんか、ちゃんと人間がいるっていうな確証っていうのが、かなり、なんか、重要なってくるところではあるんですかね。
う、そうですね。まあ、うーん、ま、インフルエンサー自体あんまり、ぼ僕は好きかって言われたらそうでも、うううん、そうーん、すすそう実際そうじゃないんですけども、あの、はい。うん、まあ、何にするにしても、多分、その、うーん、共感を生むっていうところで、うん、あまりにもかけ離れてると、全然そこら辺が、うーん、例えばもう、画面の向こうがもう、自分と全然、どう頑張っても、なんか、あのま、V チューバーとかだったら、基本的に、なんか、その、アニメとかそういうあれなんで、あの、ま、それはもう仮想世界っていうのが分かってるじゃないですか。
<laughs> うーん。 はい。 あ、まあ、そうですね。
はい。でも、なんか、うん、現実に、なんか、ちかかなり近寄いちかよま、近寄ったってか、あの、CG で、なんか、もう、にん実際の人間っぽく、でも、なんか、めちゃくちゃ、なんか、綺麗なとか、そんなんだったら、なんか、ちょっと、うーん、どうなんか違うな、ななんか、ちょっと
うん。 <laughs> 言語化難しいですよね、ここら辺はね。ああ。
うん、気持ち悪いなっていうのがあるうん、そう、なんあの、あるあるじゃないすか、なんか、あの
なんか不気味の谷みたいなね、ありますよね、なんかわかんないすけど。
そうですね。あれ、あれに、なんか、ちょっと近づいてんのかなって思うんですね。
ああ。あ、だからリアルでありつつも、なんか、現実世界には、なんか、根付いていない感じっていうのが確かに、なん、気持ち悪さに起因してる感じの要素ではあるかもしんないっすよね。でも、なんまあ、でも、なんか、実際、なんか、あれですもんね、なんか、じなんか、インフルエンサー使って、ななんか、あの、広告打ったら、なんか、その、あの、インフルエンサーが、なんか、も、炎上かなんかしちゃって、なんか、広告、と取り下げになってるっていうパターンとかも絶対あるんで、なん、そういう意味とかだと、なんかなんか、現実に根ざしてない意味で、なんか、そういう、あの、絶対炎上もしないし、あ、スキャンダルもないしっていう意味では安全なのかもしんないですけど。やっぱり、そういう、なんか、あの、根底の、なんか、信頼とか、あ、根底における、なんか、共感できなかったり、ちょっと気持ち悪いっていう部分がやっぱり問題かなって感じですかね。
ありますね、確かに、その辺は。 うん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 ん、そうですね、その辺がありますね。ま、そこの、あ、先ほどおっしゃいました、あの、炎上ってとこですけども、やっぱりそこら辺もちょっとやりすぎかなってのもも、そもそもやり過ぎかなっての思うんですよね、まず。
うーん。 はい。 ああ、なるほど。あ、それは、あれですかね、あのあの、おこななんか、あ、そう、悪いことを行った人に対する、ま、あの、社会的な制裁的な形での、燃やすっていう行為そのものが、行き過ぎてるって感じにあ、なるほど。
行き過ぎてますね。で、ううーん、て、ん、ま、あの、そこで、なんか、もう、うーん、何でしょうね、あの、間違いがもうできないみたいな、そういう風なことになってくると、もう、みんなすもう、うーん、う、ななんか、もう、どうでもいいようなことしか言わないんですよ、やっぱり。
ああ、確かに。 <laughs>
それくそれか、もう忖度したことしか言わない。
うーん、ま、そうですよね。確かに有名人になればなるほど、なんか、ほんとに、なんか、ん、最大公約数的なことしか言えなくなっていく感じはあるというか、あんまりね、尖ったことはね、多分言えなくなっていくしって感じはありますよね。
うーん。 そうなんですね。それが、なんか、その、あの、CG とか AI の使ったものによって、その、うーん、ま、半分は、ええ、どうですかね、なんか、まんささっきの、なんか、あの、V チューバーのことですけども、なんか、守られている感じはありますね、そういうところが、ある程度は。
うーん。 うん。 うーん、なるほど。
うん。 なんなんか、そこだと、まだ、あの
ほうほうほうほう。うん。
ん、そういうことも本音も言えるし、っていうので。
ああ、なるほど。あ、だから匿名性が、そういう何か自由な言論を守ってる部分がなきにしもあらずって感じですかね、やっぱり。
うーん、ま、自由な言論ですけども、ま、その分、なんか、あの、ま、オンラインいじめ的な、なんか、うん、ことも結構ありますけどね、いっぱい。うん。
<laughs> いや、そうすね。いや、言いやすくなってるっていうのも逆にありますよね。だって、あの、あんな巨大事務所が、なんかなんか、いれ零細アカウント一つにか開示するわけないだろうって感じでね、あの、やったりする人とかも、い全然いますもんね。
うーん、ま まあ、ありますけどね、そういうのは確かに。
うんうん、怖いっすね、いや。
うーん。
あ、でも、なんか、とりえま、実際、なんか、どうですか、なんか、最近とかで言うと、なんか、AI とか CG の、なんか、インフルエンサーとかで、なんか、投稿そのものを、なんか、AI に委託してるだろって感じの、すごい長い文章をダーッて、なんか、X 上に流してる人とかね、いるじゃないですか。ああいうのに対してどう思います？なんか。
うん。 はい。 ああ、あれ、もうん、全部オートメーションですよね。っていうのは、あの、そうじゃないと、あの、アルゴリズム的に、あの、全然、あの、ヒットしないのでっていうので、とにかく、あの、はい、それはもう、うーん、ん、そういうアルゴリズム作った方も悪いんじゃないかっていう風にも思うんですけども。うーん。うん、でも、そうですよね。なんか、普通に、あの、ま、言っちゃったら自然体でいれて、その中で、あの、何かできてくるっていうことが難しくなってきてるっていうのは問題なんじゃないかなと思いますよ。
ですよね。 いや、そうすね。 <laughs> いや、なるほどね。うーん。 うーん。 いや、確かに。いや、ほんとにそうですね、AI でバッって、なんか、ポン出しで意見して、なんか、意見出してもらったら、なんか、なんとなくそれっぽい感じのが出来上がってしまうがゆえに、なんか、個々人のオリジナリティ的な、あるなんか意見とかもね、あんま少なくなっなんか、希釈されちゃってく感じはありますよね、なん
うーん。 そうですね。で、それを、ま、きさく希釈されないようにっていうので、なんか、ん、個人の意見もむちゃくちゃ過激なものになってくるしっていうので、そこは、ま、全然自然体じゃないですよねっていうので。
うわ。 いや、そうか。いや、どうですかね、なんか、そんなね、なんか、あの、AI や CG とかもそういうなん、技術とかが、なんか、あの、はっかんがもどたくたくさんね、もう存在する中で、なんか、あの、より良い方向に、なんか、自分が、なんか、持っていくとすれば、どういうことが考えられますかね？
うん。 ああ、もう、その、ま、一番、うーん、一番の方法ってのは多分そういうとこか、あまり身を置くっていうか、あの、あまり関わらないってことだと思うんですけども。でもじっすでも実際、今、そこから完全に切り離すのは難しくなってきてるんで、やっ
うーん。 なるほど。あ、確かに確かに。 いや、そうっすよね。
はい。ん、なんで、まあ、あの、うん、どうなんでしょうね。実際に、うーん、実際に足は実際に足運んで、普通の、あの普通の人っていうか、あの、なんですかね、あの、うううーん、対面でやっぱり話して、で、んん、で、なんか、すみうーん、は意見を交換するとか、ちょっと話してみるとか、なんかそういうのが、ん、ものすごく重要なんじゃないかなと思いますね。
<laughs> うーん。 いや、も、最終的にそこに戻ってくるんですよね。も、最終原初的な部分に。<chuckles>
うん。 いや、もう、う、ずすべてのことが、そこに戻ってくんじゃないかなと思います。
うーん。あ、だからオンライン上とかだともう、ほなんか、AI でポン出ししてるかどうかなんてね、分かったもんではないから、も、その人個人の意見を知るためには、もう、もはや、もう、対面で会うしかないっていう。わあ、それはもう難しいところですね、やっぱり。リアルが重要視されるようになってきてるんですかね。なんか、やっぱ AI の、なんか、台頭によって。
はい。 うーん。うん。 だと思いますね。例えば体験だったりとか、そういうことんん、じ実体験であったりとか、そういうことがやっぱり重視されんのかなと思いますね。
うーん。 うーん。 ああ、なるほどなるほど。はあ、結構あ、でも、そうですね、なんか、AI で、それこそ CG で作られたインフルエンサーとかも、ま、なんか、リアルに根付いてないがゆえの気持ち悪さとかね、あの、なんか、ちょっと信用できなさみたいなのがあったりするのかなって感じはあるんで、そういう意味だとほんとに、なんか、対面でどうこうみたいなところを、なんか、皆さんもっと今後求めていくようになるし、なんか、AI の、ちょっとそういう怪しさみたいなのが増えるにつれて、なんか、そっちの需要も増えていくって感じですかね、やっぱり。
うーん。 うーん。 はい。 うんうんうん。 ま、そうだと思いますね、やっぱり。ずうーんと、ま、実際に、なんか、そういう風に向かってる節っていうのは、なんか、いろんなところであると思います、やっぱり。うん。
ふんふんふん。 あそうなんですね。へえ。え、なんか、どういったところですかね、やっぱり。
ん、お例えば、なんか、ちあの、ちっさいバーとか、なんか、もう、ごにんとか6人ぐらいしか入れないところが結構流行ってるとか。
ええ。 あ、あ、すなるほどなるほど。ああ、なコミュニケーション、リアルなっていうところか。はあはあはあはあはあ。いや、なるほど。結構、なんか、AI の、ま、発展とか、ま、それになんか、類するインフルエンサーの話からね、最終的に、なんか、AI の台頭によって、なんか、リアルな価値が上がってるっていう話をね、繋がりましたけど、すごい、なんか、ま、なんか、思わなんか、考えさせられる話というか、話題ではあるのかなと思って、なんか、面白かったです。ありがとうございました。
はい。 そうね。 うーん。 はい。 うんうんうん。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
はい、失礼します。
失礼します。